Voilà, heu, c'est l'un des plus grands camps naturistes, en tout cas d'Europe, heu, si ce n'est le plus grand. Et moi, je te ra je te rassure, moi j'étais, heu, j'étais habillé, hein, en tant que que serveur, heu, et j'ai travaillé, justement, dans un restaurant où il y avait des, heu, buffets à volonté, heu, buffets à volonté, heu, autour donc, heu, de des fruits de mer et autres. Et, heu, et c'est vrai que j'ai mangé quelques fois là-bas et, heu, donc voilà, la le côté anecdotique, il est là. C'est bon, déjà, au-delà du fait que c'était très bon et à volonté, donc, heu, on pouvait s'en mettre heu, plein la panse, heu, bah c'était le cadre qu'il y avait autour, heu, heu, autour de c'était pas que du naturisme. Si jamais, heu, tu n'as jamais entendu parler, c'est ça va au-delà de ça. C'est un peu, heu, voilà, c'est, heu, c' mmh, je peux pas trop exprimer ce que exactement ce que c'est, mais, heu, voilà, c'est, heu, il y a une libération totale de de de d'un petit peu tout pour tout le monde, et, heu, voilà, on voyait des choses, heu, des choses que tu pouvais voir que là-bas, finalement.
OK, intéressant, ouais. Ah. Ouais. Ça, c'est cool, ouais. Ah bon? D'accord, OK, ouais, c'est ç ça reste, heu e intéressant.
Je je suis je suis obligé de garder une part de mystère sur ce cette partie précise de de de ma saison.
Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Tu peux tu peux garder totalement, heu, ton ton petit mystère, heu heu, comme ça, heu, au moins je je peux, heu, imaginer, heu, monts et merveilles, comme on dit.
Tout à fait, <laughs> tu peux tu peux aller sur tous les sujets que tous les les terrains, heu, aussi glissants soient-ils. <chuckles> <laughs>
Donc, heu, donc Voilà, et <laughs> bah écoute, il y a pas de Il y a pas de souci là-dessus. Donc, heu, OK, d'accord et, hem, et donc jamais, heu heu alors peut-être, heu, alors des jeux, aussi. Parce que moi, quand on parle du sud, heu, bah, il y a la pétanque, qui vient, aussi, heu, ce voilà, est-ce que, heu, voilà, je peux lancer du du cochonnet, lancer les boules, heu, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais, heu, récu f est-ce que c'est récurrent?
Oui, tout à fait.